食材を買って
はい。
あの、作り置きを <chuckles> 作り置きをしちゃう。
おお、すごいですね。
そう、そうすると、結構作っておくと、あそう、便利なんですよ。後でちょっともう、そう、面倒くさい時とかってあるんで、もうそういう時に、もう作り置きしちゃうと、なんか、結構結構集中できるし、自分も楽だし。
はいはい、便利ですよね。助かりますけど、そうなんすよ。 そうなん はいはい。
外食もしなくて済むし、なんか
はいはいはい。
一石三鳥ぐらいかなとか思って。
おお。それめっちゃいいですね、確かに。それすごくいいかもしれない。僕もちょっと一人暮らしなんで。まあ、あれ、作り置きはやっぱ、結構、あね、過去の自分に感謝することが、<giggles> はいはいはい。多いので。はい。確かにそれすごくいいかもしれない。
うん。そうそうそう。 うん。 うんうん。必須ですよね。 うん。 うん。 あ、確かに。それいいですよね。うん。うん。あ、いい切り替えですか？よかった。うーん、やっぱりね、なんか後々自分にとってもね、いいことが、どうせだったらね、いいですよね、切り替えするのにね。うーん。
はい、いいと はい。 そうですね。うんうんうん。とてもじなんか、確か一石三鳥って、その通りかもしれない。
うんうん。あとで美味しく食べれるしね。うーん。ほんとほんと。そんな感じで。
そうですね。 ちなみに、どういったものを作る
うん、なんだろう。なんか、酢人参とか、知ってます？酢人参って。なんか体にいいとか言って、YouTube でやってたんですけど。うん、なんか、ピーラーでバーって切って、それにお酢で合えるみたいな感じなんですけどね。うん、そうやって、うん、気持ち切り替えてます。うん。あ、じゃあ、どうもありがとうございました。うん、はい、またよろしくお願いします。
わす。全然知らないです。 ああ、なるほどなるほど。いいですね。 はい。じゃあ、ありはい、ありがとうございました。 よし。

そうですよね。
ねえ、だって子供なんかできたらやっぱり男の子なんか、ね、特に食べ盛りなんてすごい食べるでしょう？ご飯、お米、ねえ、だからやっぱり倍になっちゃうとかなりおっきいですよね。生活にもね、影響を与えちゃって。
はいはいはい。そうですね。はいはいはい。 そうですね、 大変だと思いますね。ほんとに、育ち盛りのね、男の子がいる家庭とかほんと大変なんじゃないかなと。
うん。頼む。 ね、部活なんかやってたりしたら、もうもりもり食べちゃいそうだし。そしたら家計も圧迫しちゃいますよね。
そうす。 そうですね。 うん、そうですよね。はい。うん。
うーん、そうよね、やっぱりね。そういった面でいろんなとこにね、やっぱ影響出てきちゃうから。
はいはいはい。そうなんですよ。うーん。
ええ、大変。うーん、じゃ、とニュース以外でなんか最近ちょっと気分が暗くなっちゃったなあ、みたいなことってありますか？
ニュース以外だとは、あんまりないかな。どうだろう。あんまり。でも先ほどの、少しあのインバウンドの問題について、少し私も感じたことがあって。
うん。 ああああ、いいこと。いいこといいこと。うーん。 うんうん。 うんうんうん。 ええ。 ああ、例えば？
その、す半年前くらいに
半年前、うん。
あの、もう数年ぶりにあの鎌倉の方にお出かけをしたんですね。
うん。 ああ、鎌倉いいですね。うん。
はいはいはい。で、鎌倉の方ぬお出かけして、まあ周辺をまあ、あの歩いたんですけど、やはりこう数年前と違って、インバウンド向けのお店が増えたなっていうのはあの、ものすごく感じましたね。
うん。 うん。 うんうん。 うん。 ああ。 そっ かあ。例えば？

はい。では、最近のニュースで一番嫌な出来事は何かありましたか？
<clears throat> うん。 はい。 ありますね。うん、最近特に気になるのが、えっと、インバウンド問題なんですけど、日本の観光地にものすごく多くの、え、海外からね人が来てて、それは別にいいんですけれども、マナーをね守らない方がすごく多くて
はい。 はい。 うん。 はいはいはい。
ニュースとかでね、京都の街やってたんですけど、もんものすごくね、もうゴミがすごくて、もうなんか見ててちょっと悲しくなっちゃいました。以前ね、あの
はい。 うんうん。 ああ、あ
昔京都にいた時、すごく綺麗な街で、もうす全く別物に見えちゃったんですよね、ニュースで見ると。「え、こんなんなっちゃったの」と思って、もうなんかちょっと悲しくなっちゃって、それがすごく嫌な出来事だったかな。何かありますか？
はい。 は、はあ。 はい。 あ、はいはいはい。そうですね。
うん。
ん。私はですね、も少し、あの、うん、ま、一番は、ま、嫌というか不安に感じたことっていうですと、ま、米の高騰ですかね。
うん。 うん。 ええええ。 あああ、ありましたね。
んま、私が特にこう、今一人暮らしをしていて、ま、米が高騰して、あ、すすごく困ることはあんまり、ま、多少は困るんですけど、ても困るっていうわけではないんですけど、ま、やはりその、子育て中の家庭ですとか、ま、やはりこう、年金で暮らしている、ま、あの、ご年配の方とかは、やっぱり米がやっぱ倍ぐらい倍近く以前よりも高くなってしまっているんで、なんか、そういう世帯にとってはちょっととても気の毒というか、ほんとにかわいそうだあ、なんか大変だろうなってちょ同情してしまうことがあって、ま、やはり、ま、わたわれは僕は今、ま、あの、独身で
うん。 ええええ。 うん。 うん。 うんうんうんうん。 ええええ。うん。 そうよね。うんうん。 うんうんうんうん。 うんうん。 そう、うん。うん。 うんうんうんうん。 そうよね、優しい。うん。 確かに。 うん。 うんうん。
独身なんですけど、やっぱそういう米の高騰でしたりとか、物価高とかのニュースをこう、目にすると、やっぱりこう、これから自分が、ま、結婚とか家庭を持つってなると少しやっぱ不安だなって感じたりとか、少し、うん、将来に対して、こう、家庭を持つことに対しての少しネガティブに感じてしまうっていうことがあるので
うんうん。 うんうんうん。 うん。 ええええ。 うん。 うんうん。 そうよね。うん。 うんうんうん。 うん。 確かに。食べ物はね、毎日のことだし。特にお米なんてね、主食だもん。